Cierto, cierto. Eh, entonces, ¿en qué momento, eh, pues, tomaste el lugar de tu mamá? Porque imagino, que en algún momento tu mamá habrá cocinado, y en luego llegó un momento en que tú dijiste: "Bueno, ahora la cocina es mía". <chuckles>
Mm. Bueno, fue algo muy gradual y ¿sabes que?, comenzó curiosamente en la pandemia. Porque, eh, ella también en la pandemia, pues, comenzó a trabajar desde casa, se le y entonces, estábamos todos juntos, y a mí en la universidad, em, me pusieron como por raz por la universidad, no sé por qué hicieron eso ex exactamente, como que también trataban de de poner ejercicios y y cosas de familia, y me pusieron a cocinar, y hacer como recetas de familia. O sea, supergracioso, cero y nada que ver con lo que yo estaba estudiando.
Ujú. Ah, mira. Eh. Ah, ¿en serio? Okey. <laughs> Sí, justo eso te quería preguntar, ¿tenía algo que ver? No, entonces, <chuckles> ¿y cómo así les vino, por qué les vino esta idea? ¿Era un proyecto, un experimento?, no sé.
No, nada que ver. Tenía mira, ten tenía una una clase de ética porque estaba estudiando psicología. Una clase de ética que tenía que ver como con todo esto, y no sé de dónde el profesor dijo, bueno, ¿sabes qué?, vamos a hacerlo con la familia y también con intercambio cultural. Entonces, una eh, como cada 15, días, una vez a la semana, eh, nos ponían a cocinar diferentes cosas. De intercambio cultural, de conectar con la familia y <chuckles> nada que ver. Pero, bueno, así es la universidad al final de todo. <chuckles> Siempre hay una, que otra materia de relleno. Y poco a poco, yo comencé a cocinar más.
Ujú. Ujú. Oh. Uh. Guau. <chuckles> Ujú. Ujú. <laughs> Ujú.
Y y se volvió ya, como algo, como que ella me dijo: "Ay, ¿te acuerdas, de eso tan rico que hiciste, hija? ¿Lo puedes volver a hacer?" Em, o: "Ay, hija, ¿sabes qué? Estoy superocupada hoy, ¿me puedes ayudar?". Y yo: "Ah, okey, bueno". Y así fue. S fue algo, mm, eh, poco a poco. Ujú.
Ya. <chuckles> Ah, okey. Ya. Okey. Y ya y ya, ese ha sido tu rol ahora, entonces ya es tu rol fijo, digamos. <chuckles> Y esto de organiz
Ahora Sí. Obviamente mi mamá me apoya.
Ay, qué lindo. Sí, sí. <chuckles> Y esto de de organizarte las compras, y eso, ¿lo fuiste, también aprendiendo con el tiempo? O sea, ¿a medida que has tomado este rol en la familia? O ya como que desde el inicio, ¿no? Habiendo aprendido de tu abuelita, no sé, habiéndola observado ya como que eres organizada con las compras.
No, yo creo que con el tiempo, y sobre todo, se comenzó a hacer cuando comenzamos a a pre preparar la comida para toda la semana, a hacer como el meal prep.
Ujú. Sí.
En ese momento fue que, porque íbamos a a hacer como el el preparado de toda la semana, y bueno: "¿Y qué vamos a hacer?". "Ay, bueno, hagamos esto". "Ay, pero no hay esto otro". "Ay, pero, para hacer esto otro, falta esto otro". <chuckles> Entonces dijimos: "¿Sabes qué? Nos tenemos que organizar porque no nos está funcionando, y tenemos que ser más efectivas con el tiempo". En ese momento, yo dije pues, mi mamá me dijo: "Como como tú eres la que va a cocinar, tú sabes lo que se necesita, entonces tú te encargas de de hacer la lista. Yo pago". <chuckles>
Ajá. <laughs> Ujú. Cierto. <laughs>